En unutamadığın seyahat macerasını anlatır mısın?
Şimdi şöyle ki, aslında birkaç tane var. Eee, ama birinden başlayayım. Eee, ben yaklaşık 2-2,5 hafta öncesine kadar Japonya'da, eee, 1 ay kaldım. Hani, 1 ay, koskoca 1 ay kaldım.
Hı hı. Hı hı. O! O oldukça uzun.
Bayağı uzun ve, eee
Ve oldukça farklı bir kültür aslında, değil mi?
Tabii, tabii, öyle farklı bir kültür ki zaten, eee, hani, aslında kültürle çok çok alakalı olan bir anı anlatacağım. Eee, umarım hoşuna gider. Şimdi şöyle ki, eee, anılardan birinden başlayayım. Emm, bu anı da birdenbire, böyle eee, şimdi, biz en başta, eee, Tokyo’dan Tokyo’da yaklaşık bir 8 gün kaldım. Emm, daha sonra Osaka’ya yola çıktık. Osaka’ya geldik falan filan, eee, şey otelimize yerleştik. Daha sonrasında, eee, tabii gec gece geç vakitti, böyle, çok da geç değildi de 7-8 sularıydı, yani, anlayacağın. <sniffs> Dedik ki bir yemek yiyelim. Açız. Arkadaşlarımla gitmiştim bu arada ve 7 kişilik bayağı büyük bir ekiptik. Emm, neyse dedik ki
Hı hı. Mutlaka. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı, iş için mi yoksa gezi amaçlı mı bu? Yani, planlı bir gezi mi? Hı hı. Hı hı.
Yo, yo, yo, tamamen gezi için. Aynen öyle. Ya, çoğumuzun hayaliydi. Eee, ondan dolayı, böyle, bir gün arkadaşım aradı beni dedi ki, eee, işte, şeye gidiyoruz, Japonya’ya gidiyoruz, geliyorsun değil mi? Dedim şaka mı bu? Tabii ki. Öyle oldu, öyle başladı, yani, planlandı, falan filan. Bir
Hı hı. Vay! <chuckles> Karar vermek kısa sürdü. <scoffs> Yani.
<chuckles> Ö çok kısa sürdü zaten, ııı, yıllardır istediğimiz bir şey olduğu için, eee, bayağı iyi denk geldi, yani, bu yaz olması. Neyse, eee, onu geçelim, konuya dönelim. Şimdi, eee, dışarı çıktık. Böyle, ha hani, map’i bile açmadan, haritaları bile açmadan, eee, dümdüz yürümeye başladık. Eee, bir tane böyle güzel bir sokağa denk geldik, böyle, sanarsın minik bir İstiklal, böyle. Çok da lokal bir yer aslında, hani, öyle bir yer olması garibimize gitti açıkçası. Emm, neyse, daha sonra, <swallows> işte, şeyleri gezmeye başladık, g genel bakıyoruz, işte burada mı yesek, şurada mı yesek falan filan, falan filan. En son
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok pardon. Bu, bura biraz ortamı anlatır mısın? Sokaklar dar mı? Iıı, böyle, çok sıkışık mı? İnsan kalabalığı mı? Nasıl bir ortam var?
Şöyle, eee, ya, tabii ki garip şekilde kalabalıktı, muhtemelen, eee, böyle lokal bir yerin böyle daha çok, eee, nasıl diyeyim, ııı, daha, ııı, ne denir ona, işte, daha şeydi, daha kalabalık bir yeriydi lokal bir yerin. Aynen, aynen kalabalık <chuckles> kelimeyi hatırlayamadım. Emm, neyse daha sonra, eee, genel olarak yollar tabii ki Japonya’da ara sokaklar özellikle çok çok, eee, dar ama, eee, bizim olduğumuz yer böyle ne İstiklal büyüklüğünde ne de o kadar dar bir ara sokak büyüklüğünde, böyle, biraz ortasıydı ve, eee, sanırım, aynen öyle, normal bir cadde gibi ve Kore mahallesi gibiydi biraz da, sanırım öyleydi çünkü çok fazla Koreli gördük etrafta Japonya’da olmamıza rağmen. Eee, Korece de duyduk ve Kore restoranları da bolcaydı. Tabii ki Japon da vardı da. Neyse, hani, öyle bir yerdi, yani. Eee, sokak geceleri genel olarak, eee, bayağı aktif oluyor garip şekilde. Emm, neyse biz girdik bir yere. Bi bir yer hoşumuza gitti, böyle, eee, küçük, nez böyle, nezih hoş bir yer. Emm, neyse oraya girdiğimizde, eee, işte, bir tane orada bir teyze vardı. Eee, bu teyze sanıyorum oranın, eee, işletmecisiydi, yani, oranın sahibiydi ve, hani, kendi işletmesiydi diyebilirim. Eee, yanında da 2 tane falan çalışan vardı. Oldukça küçük bir yerdi bu arada. Hani, biz zaten 7 kişi, eee, hani, ordu gibi geziyoruz. Eee, orada sadece böyle bir 10-12 kişilik bir yer vardı, tamam mı?
Hı hı. Kalabalık hâli, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Normal bir cadde gibi, bildiğimiz. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok kalabalık çok geniş bir yer değil, yani. Ha, küçük bir yer. Hı hı.
Daha sonra Evet, evet, çok küçük bir yer, yani. Evet. Eee, hatta o kadar küçük ki, yani, eee, teyzem sağ olsun geldi, eee, bizim için masa birleştirdi. Biz yardım etmeye çalıştık, eee, şey yaptı, işte, bizim yabancı olduğumuzu görüyor tabii. Eee, "Don't worry, don't worry" falan böyle kötü bir aksanla <chuckles> Eee, İngilizce konuşmaya çalıştı. Hı hı. Aaa, yani, eee, bir tane, hani, en başta o çok bizi mahcup etti ve garip hissettik. Çünkü Japonlarda böyle bir kültür var sanırım. Eee, böyle, Japonlar genel olarak, hani, siz yardım etmek isterseniz onların işlerine her zaman geri çeviriyorlar. Çünkü sonuçta onların görevi. Böyle bir, eee, görev, eee, sevdaları var. Emm, neyse, biz oturduk.
Hı hı. Hı hı. İngilizce konuşuyor. Size yardımcı oluyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Yani, yardımı yardımı bir şey olarak görüyorlar, ya. ben işimi yapama yapabilirim, yardıma ihtiyacım yok diyorlar o anlamda, öyle mi?
Hı hı. Aynen öyle. Sanırım, yani, en azından dışarıdan gözüken bizim hissettiğimiz buydu, aynen öyle. Emm, hatta, eee, Japonya'da şey de yoktur, mesela, eee, tip kültürü yoktur, yani, eee, insanlara bahşiş veremiyorsunuz. Bahşişi saygısızlık olarak görüyorlar. Tabii, öyle değişik bir kültür de var.
Hı hı. Hı hı. Hımm. O! Öyle mi? Kültürler ne kadar fark ediyor, değil mi? Hani, bizim aslında iyi niyetle yaptığımız bir şey aslında orada farklı algılanabiliyor, doğru mu?
Gerçekten ya. Aynen öyle, a hani, saygısızlık olarak algılıyorlar, gerçekten. O yüzden asla, ya, özen gösterdik bu duruma. Emm, neyse.
Hı hı, önceden bunu biliyor muydunuz? Bu tarz şeyleri hakkında bir bilginiz var mıydı?
Tabii ki araştırmadan gider miyiz? Eee, özellikle çünkü Japonların böyle, eee, kültürünün genel olarak dünyadan farklı olduğunu biliyorduk. Ondan dolayı, böyle, özel birkaç şeyi, ya, spesifik olarak bu tarz, hani, günlük işimize yarayabilecek şeyleri, emm, araştırdık. Hani, onun bilgisiyle gittik, yani, sıfır bilgiyle gitmedik. Ayrıca, eee, hafif de, hani, Japonca bilen aramızda 1-2 kişi de vardı. Ya, çok bilmiyoruz da, hani, ben de birazcık biliyorum, bir nebze böyle, eee, A2 seviyesinde gi düşünebilirsin, yani, A2, B1 arası, böyle, günlük konuşmalar yapabildiğimiz, hani, bizim işimize yarayacak şeyleri öğrendik tabii giderken. Onun dışında, eee, oturduktan sonra, işte, yemekleri sipariş ettik. Yemeklerde de, eee, nasıl diyeyim menü tamamen, eee, Japoncaydı. O birazcık yordu çünkü bayağı, hani, geleneksel Japonca ile yazılmış. Emm, <swallows> onun dışında ama, yani, bir şekilde çeviriden baktık.
Hı hı. He he. He he. Çok güzel. He he. Hı hı. He he. Hı hı. He he. He he. Evet. Tabii, orada bir birden fazla dil kullanılıyor mu? Hani, Çin'de b birçok alfabe var. Aaa, Japonya'da da o tarz bir şey var mı? Hani, eski, eee, eski dilde yazılmış, dedin galiba.
Hı hı. Emm Hı hı, eee, şey, Mandarin'den ge Mandarin'di sanırım, eee, j Çin alfabesinden, yani, gelen, eee, bir alfabe var, o kanji alfabesi. Onun dışında 2 alfabeleri daha var. Eee, katakana ve hiragana. Hani, 3 farklı alfabeleri var. Hiragana böyle genel, eee, basitçe Japonca için kullanılıyor. Katakana da sadece İngilizceden devşirme kelimeler için kullanılıyor. Mesela İngilizce bir şey yazmak istediğinizde dümdüz katakana'yla yazmak zorundasınız. Aynen öyle bir durum var. Çok ilginç gerçekten ve sesler de aynı, yani, hani, farklı bir ses yok. Eee, kanji de en zoru tabii, hani, böyle, geleneksel Japonca, yani. O kanji'de yazıldığı için biz çok anlamadık ondan dolayı. Bu arada hiragana ve katakana'yı da bilerek gittik. Hani, pek çoğumuz biliyordu, ben okuyabiliyordum, mesela.
He he. He he. Do He he. Vay, ilginçmiş. Vay. Anladım. Evet. A! Çok güzel.
Hı hı. Emm, onun dışında, işte, eee, şeyi de fark ettim bu arada dille alakalı. Eee, mesela diye diyelim ki siz tıran tren bekliyorsunuz, tramvaydasınız. Emm, trende hem Japonca hem Çince hem de Korece yazıyor. Öyle bir Evet gariplik var. Hani, herhâlde Asya ülkelerinden Japonya'ya çok göç alıyor Japonya.
Hı hı. O! Hımm.
Öyle bir durum söz konusu olabilir. Onun dışında yemeğe döne dönelim artık. <chuckles> Yemeğe döndüğümüzde, şimdi, şöyle ki biz yemekleri söyledik bir şekilde. Eee, aynen öyle zor da olsa bir şekilde söyledik. Emm, ondan sonra, işte, eee, teyzem zaten kendi elleriyle hazırlıyor, bayağı önümüzde hazırladı falan filan, eee, mutfağı görebiliyorduk, yani. Herkese sırayla getirmeye başladı. Böyle devasa bir, eee, katsudon, eee, diye geçiyor yemeğin ismi. Böyle, emm, işte, et var, kızarmış et, böyle, yanında da, işte, artık pilavı geliyor, şeyi geliyor falan filan Ha, oraya geleceğim. Şimdi, emm, önce tabaklarımız geldi, birer tabak herkese. Tam başlayacağız. Eee, hani, teyze şöyle şey yaptı, işte, "Durun, durun, bekleyin." der gibi, işte, eee, onların dilinde Japonca’da bir şey söyledi.
Ha ha. Zor da olsa söyledik bunları <chuckles> diyorsun. <chuckles> He he. He he. He he. Evet. Hı hı. I hı. İşaret yaptı.
Aynen öyle. Ya biz, eee, az çok anladığımız için biz de dedik, eee, okay bekliyoruz, <chuckles> tamam dedik. Eee, daha sonrasında teyzem bize resmen Halil İbrahim sofrası kurmaya başladı. Önce çay getirdi. He, yemek gelmeden önce çay geldi bu arada, özür dilerim, bunu eklemedim aynen öyle.
He he. O! Çay geldi. Geleneksel bir şey miydi bu? Yani sizin sipariş verdiğiniz bir şey miydi? Yoksa b geleneksel olarak ö önünüze gelen bir şey mi?
Yo yo. Aynen, geleneksel olarak önümüze geldi garip şekilde. Emm, çok hoşumuza gitti zaten bu ikram. Daha sonrasında, emm, b birdenbire işte yemek geldikten sonra
He he. He he.
<clears throat> kusura bakmayın. Yemek geldikten sonra, emm, sırayla bizim önümüze bolca, eee, turşular, pilav, çorba, onların bir miso çorbası var. Hani böyle resmen, eee, kadın bize orada Halil İbrahim sofrası kurdu. Biz şoktayız. Çünkü hani bize sadece, eee, hani söylediğimiz yiyecekler gelecek zannediyorduk. Eee, meğer bayağı hepsi ikrammış.
He he. He he. Anladım. Sizin siparişinizin dışında, aaa, bir sürü ilaveler geldi o zaman.
Aynen öyle, bildiğiniz Ankara aspava. Hani bildiğiniz öyle yani. <chuckles> Eee, onda şok olduk. Bir de hani öyle bir, eee, bize o kadar iyi davrandılar ki orada teyze ve, eee, diğer eee çalışanları hani biz orada gerçekten, eee, evde böyle anne sevgisi görür gibi, sanki sofra anne sofrasında yiyormuşuz gibi hissettik gerçekten. Eee, gerçekten, aaa, bambaşka bir duyguydu, emm, ve ondan sonra da o kadar güler yüzlü oh eee, hoş bir kadındı ki biz zaten, eee, çok yakında olduğumuz için kaldığımız yere, eee, arada bir denkleştiğimiz oluyordu. Mesela kadın, eee, işten çıkıyor, atıyorum, veya işe gidiyor. Eee, bizimle merhabalaşıyor, biz ilk bir şok olduk, dedik, "A, a! Bu kadın o kadın mı?" falan filan, gerçekten de oymuş. Yaklaşık böyle bir altı yedi kere merhabalaştık.
<chuckles> Çok iyi. Hı hı. Hı hı. He he. He he. Hı hı. He he. He he. Sizi unutmuyor yani tanıyor sonrasında. Tekrardan karşılaştığınızda selam veriyor, öyle mi?
Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten şok olduk, yani. Bu, eee, misafirperverlik, hani, Türkiye'deki misafirperverliği sorgulattı ki bilirsin, yani, Türkiye'deki misafirperverlik başkadır, yani.
Evet. Yani, Türkler de çok misafirperverdir. Onların peki, geleneklerinde olan bir şey mi bu? Yoksa o bayanın, o işletmenin size sunduğu bir şey miydi? Bu konuda bilgin var mı?
Hı hı. Emm, evet, evet, bilgim var. Şimdi şöyle ki bu, eee, nezaket kültürü onların kültürüne işlemiş bir şey. Hani, yıllardan süregelmiş bir şey. Ondan dolayı, mesela, her zaman güler yüzlüler. Eee, işlerinde de, hani, gü aslında bir noktada güler yüzlü olmak zorunda oldukları için bazı taraflarda bu biraz daha yapmacık hissedilebiliyor. Hani, mesela yorgundur insanlar, şeydir, ona rağmen güler yüzlü olmak zorunda oldukları için, eee, bu insanları, hani Japonları da yoruyor, eee, diye öğrendim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Evet. O! O derece.
Öyle bir durum söz konusu. Aynen öyle. Hatta, eee, bazı insanlarda Asla asla taviz vermiyorlar. Emm, yani, öyle genel olarak böyle bir durum var. Emm
Ama taviz de vermiyorlar, yani, değil mi? Vay.
Aynen öyle, diyebilirim.
P peki, b b yani, dolayısıyla çok keyifli, beklentinizin ötesinde bir seyahat mı o gerçekleşti?
Tabii, tabii, harikaydı, ya, gerçekten. Eee, o yemekleri getirmeleri ve, eee, bizi böyle iyi ağırlamaları gerçekten çok hoşumuza gitti. Hani, zaten resmen arkadaş olduk onlarla, yani. Her gün merhabalaştık, eee, bir hâl hatır sorduk her zaman, oradan geçtiğimiz her zaman. Eee, çok çok keyifli bir zamandı bizim için, eee, ve genel olarak da öyley
Hı hı. He he. Bu deneyim seni nasıl etkiledi? Hayata bakış açında veya düşünce yapında. Çünkü genelde her seyahat insana bir farklılık, bir şeyler katıyor. Sende bu tarz bir şey etkisi oldu mu? Ya da nasıl bir etki yarattı sende? Görüyorum ki çok ca eee, heyecanlandırmış seni bu seyahat.
Hı hı. Şimdi, tabii ki oldu. Şimdi şöyle ki. <chuckles> Gerçekten heyecanlandırdı. Emm, genel olarak bana şeyi sorgulattı, hani, biz, böyle, gerçekten misafirperveriz veya, eee, genel olarak, eee, nezaketli insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Yani, İstanbul'da doğma büyüme biri olarak, eee, Türklerin gerçekten nezaketli olduğuna inanıyorum, emm, ve bizim nezaketimizi baz alarak onların bu nezaketini, nazikliğini görünce dedim ki vay arkadaş, hani, biz acaba az mı naziğiz? Hani, bu gerçekten mümkün mü? Bu kadar insan, eee, seven bir toplum olması, hani nasıl, şaka mı bu tarzında bir düşüncem oldu ve insanların, hani, gerçekten ne kadar nazik olabileceklerini gördüm, yani. Eee
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He he. Doğru. Ki bu burada, hani, insan kendini keyifsiz hissetti mi keyifsiz davranma özgürlüğüne sahip olabiliyor ama orada keyifsiz de olsa, ba mutlaka güler yüzlü olmak zorunda, diyorsun yanlış anlamadıysam.
Aynen. Aynen öyle. Çok çok iyi özetledin gerçekten. Ya, orada biraz zorunluluk olduğu için, eee, problem de olabiliyor, tabii ki. Bazı Japonlar bundan bezmiş durumda diye, eee, öğrendim diye duydum. En azından orada öğrendiğim şeyler bunlar.
Hı hı. Bam Hı hı. Anladım, anladım. Eee, sonunda nasıl keyifli mi bitti? Bu seyahat senin için unutulmayacak bir ana dönüştü mü hayatında?
O, harikaydı. Asla unutamayacağım bir gezi oldu. Tabii ki 7 kişi olmamızın da bir etkisi olabilir. <chuckles> Çünkü 7 kişi, böyle, harbiden ordu gibi gezmek hem yorucu hem de çok eğlenceli olabiliyor. T bir de eee çocukluk arkadaşlarımla gittiğim için gayet eğlendik.
<chuckles> O, birbirinizi çok iyi tanıdığınız insanlar, tabii ki.
E, tabii ama şöyle bir durum da var. Eee, 7 kişi, işte, o arkadaşlıklar, birbirinizi asıl tanıma, eee, döneminiz beraber evde kalmanız olabiliyor bazen. <chuckles> Arkadaşlığımız, eee, birazcık sın sınandı, diyebilirim. <chuckles>
<chuckles> Doğru. <chuckles> Sınandı. <scoffs> O zaman gerçekten unutulmayacak bir an olmuş. Eee, çok güzel, özel bir kültüre, hani, Türk misafirperverliğinin daha ötesinde bir misafirperverlikle tanışmışsınız. Aynı zamanda da arkadaşlıklarınızı daha iyi tanıma imkânı bulduğunuz bir seyahat olmuş. Doğru mu? <chuckles> Evet, bu sohbet için çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. <chuckles> Kesinlikle öyle oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Aynı şekilde, iyi akşamlar dilerim.